Ah oui, tu étais tellement dans ton monde, dans ton calme, dans ta bulle de tranquillité et de paix que c'est limite si tu te rendais compte s'il était là ou pas, quoi?
Complètement. Et heu, c'était, heu heu, bah, c'était le vrai silence, heu, et quand on rentre dans la forêt, parfois, on n'entend même pas les oiseaux et il y a même pas de vent. Donc il y a un vrai silence. Mais heu heu, j j'aurais été toute seule, je pense que ça aurait été un silence quand même assez pesant. Mais là, le fait d'être accompagnée, heu, c'était un véritable silence quand il y a pas de brise, il y a pas de vent et qu'on n'entend pas d'oiseaux, heu heu, vraiment, c'est, heu, c'est c'est extraordinaire.
Ouais. Mmh mh. Tu trouves? Mmh. Ouais. Mais tu dis, heu, ça t'apportait donc de l'apaisement, mais ça t est-ce que ça t'apportait d'autres choses aussi?
Heu, bah, un bien-être, un bien-être en plus, heu heu, moi j'ai dé enfin j'ai déjà lu après est-ce que c'est vrai ou pas? Mais moi j'ai envie d'y croire, j'ai déjà lu, enfin, le qu'il y a eu des études qui ont été faites, qui dit que qui disent que si on marche pieds nus sur la terre, il y a, heu, ça a un impact sur, heu, sur la santé physique.
Ou tu y allais juste, ça tranq Bien être. Mmh mh.
Donc heu, moi, j'hésitais pas du tout à à marcher pieds nus. Bon après, heu, quand même, je faisais quand même attention parce que comme je suis un peu une froussarde, j'ai peur que sous, heu heu, déjà j'évitais d'y aller en automne, on va dire. Enfin en tout cas, en automne, j'y allais, mais je marchais pas pieds nus. Parce que je me dis, heu, <laughs> Exactement.
Je Oui. D'accord. Bah, avec toutes les feuilles et tout ce que ça pourrait cacher, ce serait facile de se faire, heu, mal aux pieds. Effectivement, ça pourrait vite arriver, hein.
<laughs> Heu oui, ça peut très vite arriver, c'est pour ça que je je fais quand même attention. Mais heu, voilà heu, moi je sais que je l'ai senti. Après, est-ce que c'est comme un peu un effet placebo où on on dit quelque chose et on a tellement envie d'y croire que, heu, on a l'impression que ça a un impact? Je sais pas, mais, heu, moi je me dis, heu: «Si ça a un impact par le le fait qu'on y croit vraiment, bah, tant mieux».
Mmh mh.
Mmh. Mmh.
Et quand tu vas comme ça, dans les promenades, est-ce que tu vas et tu restes dans tes pensées ou tu aimes bien faire des photos ou de la méditation ou quelque chose comme ça ou tu y vas juste, heu?